जी, हर किसी के जो एक अ, क जीवन का जो है, लक्ष्य होता है मतलब जो हमें होता है कि हमें जो है, अपने जो जीवन में है, सफलता चाहिए या फिर किसी का उद्देश्य होता है कि उनको जो है, नाम कमाना है। किसी का उद्देश्य होता है कि उनको जो है अ, जो कहीं न कहीं पैसा कमाना है, उनको व्यापार अच्छा करना है, किसी को जो है, नौकरी अच्छी करनी है। है ना? तो अ, मेरे जीवन का भी यही अ, उद्देश्य है। मैं भी अपनी य अ, ज़िंदगी से ऐसा ही कुछ चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मैं अपनी जो मेरा जीवन है, अपने में जीव अ, जीवन से जो है दूसरों की मदद कर पाऊँ। मदद का मेरा मतलब अ, तात्पर्य है कि आप जो है, मैं किसी लोगों पे ऐसा अ, अर्थपूर्ण अ, प्रभाव या फिर ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ जाऊँ कि जिससे जो है, कहीं न कहीं जो है अ, सोसाइटी का जो है, सुधार हो। जो हमारे समाज है, समाज का कहीं न कहीं जो है, थोड़ा-बहुत सुधार हो जाए, मेरी वजह से कि मैं जो है अपने समाज में जो है, कहीं न कहीं ऐसा कोई काम करूँ कि अ, ऐसा मान लीजिए कि मेरे होते हुए या फिर मेरे जाने के बाद जो है कि अगर कोई मेरे बारे में विचार करता है, तो वो इसी अ, प्रभाव अ, इसी इसी अ, ऐस इसी तरीके से जो है, मेरे बारे में विचार करे या सोचे कि, "जो है, इन्होंने जो है, हमारे समाज को बेहतर करने में मदद की है। ऐसा नहीं कि ये अपने जीवन में जो है बहुत कामयाब थे।" ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही चाहिए की जो अ, मेरे जाने के बाद अगर कोई बात होती है, तो मुझसे जो है लोग अ, कुछ न कुछ जो है, अच्छा सीखें कि जिससे वो हमारी जो सोसाइटी है आज आ आजकल की, उसको थोड़ा जो है बेटर बना पाएँ। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि य जो ये इम्पैक्ट है या ये प्रभाव है, ये मैं सोसाइटी पे कैसे छोड़ूँ? तो उसमें मुझे जो कहीं न कहीं आपकी मदद की अ, ज़रूरत अ, हैं। तो अगर आप मुझे कोई ऐसी जो है अ, कोई ऐसी अ, बात बता दें या कोई ऐसी सलाह दे दें, जिसकी वजह से जो ये मैं अब कार्य, जो करना चाहता हूँ, ये मैं कर पाऊँ। जी।
हाँ जी। वाह! हाँ जी। जी। जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप लोगों पे प्रभाव अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपके अर्थपूर्ण प्रभाव तो हम सब पे छोड़ना चाहते हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, जो अपने कलीग्स हैं। है ना? लेकिन आप किन मतलब आपके क्या ऐसे मूल्य हैं, कारण हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरी जो अच्छाइयाँ हैं, वो अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़ेगी? ऐसी कौन-सी आपकी गुण है? कुछ बता सकते हो आप मुझे?
हुँ, हुँ। अ, जी, हाँ जी। अ, मैं जो है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ अ, गुण हैं जो है, मैं मुझे लगता है कि मैं थोड़े अलग करता हूँ। जैसे कि अ, जो मेरा सबसे पहला अ, यही अ, जो है अ, प्रभाव एक मैं जो समाज पे यही ड अ, डालने की डालना चाहता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे समाज में जो है, कहीं न कहीं जो है, कूड़ा फेंक देते हैं या फिर गंदा कर देते हैं, तो मुझे ऐसा होता है कि हमें दूसरों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना काम करें, तो जो समाज है हमारा, वो खुद-ब-खुद कहीं न कहीं जो है सुधर जाएगा। मान लीजिए, अगर मैंने कचरा फेंका, आपने मुझे देख के आपने भी कचरा फेंक दिया। ठीक है? हम 2 जनों की वज़ह से जो है समाज गंदा हुआ, हमें देखकर किसी तीसरे ने भी फेंक दिया। लेकिन यही अगर हम तीनों एक-दूसरे को समझाने की बजाय अपनी-अपनी जो है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें कि जैसे मुझे पता है कि अगर वहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है, लेकिन मैंने नहीं फेंकना क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कूड़ा है, ये कूड़ादान में ही जाएगा। इज़ जो है अ, सड़क पे या फिर रोड पे नहीं इसको फेंकना चाहिए। तो मैंने नहीं फेंका, फिर आपने नहीं फेंका, फिर जो कोई तीसरा व्यक्ति है, उस उन्होंने ने भी नहीं फेंका। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को समझाने की बजाय, अगर हम खुद का काम अच्छे से करें, जो कि मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है, उससे जो है कहीं न कहीं जो है, हमारा जो समाज है, वो कहीं न कहीं बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ-साथ अगर आप अ अ, मेरी अगर विशेषता की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अ, मैं कोशिश करता हूँ, जो भी अ, ज़रूरतमंद होते हैं या फिर मैं उनकी कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से मदद कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो जो मदद है, वो धनराशि से ही हो। अम, किसी भी अ, किसी भी तरह से कोई भी जो अ, छोटी से छोटी जो मदद होती है, जैसे कि हमारे कोई अ, हमारे जैसे अ, जो पशु होते हैं, जैसे गाय होती हैं या फिर जो और भी जो अ, जानवर होते हैं, जो सड़कों पे हमें दिखते जाएँ, उनमें से किसी को अम, किसी को खाना दे देना या फिर पानी पिला देना या कोई भी ऐसा काम, जिससे किसी का भला हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अ, किसी को पैसे देकर ही उनका भला करते हों। वो आपकी क्षमता है कि आप कितना दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो अ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जो मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर हम सभी करें, तो कहीं न कहीं जो है, हमारे अ, समाज में जो है, बहुत ज़्यादा सुधार आ जाए। हमारे जो जो जानवर होते हैं, हमारे जो ये अ, भूखे-प्यासे मर जाते हैं, ये अ, जो है, इनमें कहीं न कहीं जो ये ऐसी चीज़ें होनी जो हैं, बंद हो जाएँ। जी।
हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। जी। जी, आपके बहुत अच्छी सोच है, मैं बताऊँगी आपको। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने सारे काम करने के लिए आपके पास कितना समय और ऊर्जा है? मतलब देखिए ना, अगर जैसे आपने बोला कि आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करना है सारे लोगों के लिए, है ना? तो इस ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और इस ये सारे काम करने के लिए कभी कहीं न कहीं हमारे अंदर भी बहुत सारा समय और ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। तो आपकी ऐसी कौन-सी मुख्य ताकतें या फिर रुचियाँ हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल सही बात। अ, जी, जी अ, अगर आप अम, समय की बात करते हैं और ऊर्जा की बात करते हैं, तो मु अ, मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे अ, समाज को सुधारने के जो कार्य होते हैं वो कार्य करने के लिए मेरे पास तकरीबन दिन में अ, कहीं न कहीं 1 से डेढ़ घंटा होता है जो बच जाता है मेरे सारे काम करने के बाद। जैसे अ, जो घर के काम होते हैं या फिर मेरा ऑफ़िस वगैरह का काम होता है, ये सारे काम खत्म करने के बाद कहीं न कहीं
जी।
1 डेढ़ घंटा बच जाता है और अगर ऊर्जा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अ, जो है ऑफ़िस के काम के बाद कोई इतनी थकान महसूस होती है कि मैं बाहर जाके जो है, जो ये अ, ज़रूरी काम है या कार्य है समाज को सुधारने वाले में ये मैं ना कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, दिन में मेरे पास 1 डेढ़ घंटा रहता है। अगर आप अ, संडे की बात करते हैं तो संडे जो मेरे पास वो ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि वो छुट्टी का स अ, समय होता है। उसमें लेकिन ए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि मेरे पा हर हर जो संडे है, मेरे पास 8 के 8 घंटे रहते हैं, नहीं। कभी-कभी जो घर के काम होते हैं वो भी आ जाते हैं क्योंकि आपको घर के कामों के लिए भी जो छुट्टी के दिन ही आप जो है घर के काम करते हो पर लेकिन तकरीबन मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं 4-5 घंटे निकाल सकता हूँ। और कुछ अ, कुछ संडे ऐसा ही है कि मैं ज़्यादा टाइम समय भी निकाल सकता हूँ। तो इतना जो है मेरे पास पर्याप्त समय और ऊर्जा रहती है काम करने के लिए।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। जी। लेकिन आपने इस सबके लिए अर्थपूर्ण प्रभाव के लिए कोई ऐसा छोटा कदम उठाया है खुद से? और कुछ अच्छा काम करके देखा है क्या? आपका कोई खुद का ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी?
अ, जी। मैंने जैसे यही बोला है, कि मैं जो है सबसे पहले मैंने अ, समाज को सुधारने से पहले मैंने खुद को सुधारा है। खुद के ऊपर काम किया है कि, मैं अ, जैसे होता है कि मैं क कोई भी ऐसा काम है जिसको हम अ अधर्म का काम बोलते हैं कि जो कि हमारे मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट होता है। वो कोई भी काम हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, तो जी मैं मैं कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने कभी अ, मैं एक बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, जी नहीं। जो गलतियाँ हैं, जो पाप हैं मुझसे भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ बहुत ध्यान रखता हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं जो है किसी को अ, ब जाने में या मज़ाक, में जो है, किसी को कोई किसी भी तरह की कोई पीड़ा ना दूँ। चाहे वो मेरे भाई-बहन हो, चाहे वो मेरे मम्मी-पापा हो या समाज का कोई भी बाहर का व्यक्ति हो। उसके साथ-साथ मैं यही कोशिश करता हूँ, कि मैं सबकी मदद करूँ। जितनी मेरे में क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से अगर कोई भी मुझे पीड़ित दिखता है या फिर कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति दिखता है, जिसको कहीं न कहीं मदद की ज़रूरत है। तो मैं उनकी ज़रूर मदद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अ, मैं अ, जहाँ जैसे मैंने बोला कि समाज को सुधारने का काम है, या फिर अर्थपूर्ण प्रभाव डालने की जहाँ तक की बात है। मैं नहीं बोलता कि मैं इसमें अभी सक्षम हूँ। मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, जहाँ तक मुझे पहुँचना है। मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं। मैं अभी खुद अपने आप पे काम कर ही रहा हूँ। मैं खुद को सुधार ही रहा हूँ। पर लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अ, इस सीढ़ी का जो पह पहली सीढ़ी है या फिर पहला पड़ाव समझ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले पड़ाव पे पहुँच चूका हूँ, या मैं पहले पड़ाव को पार कर चुका हूँ। कि जैसे वही होता है ना कि अगर आप दूसरों को सुधारने से पहले दूसरों को आपको ज्ञान देने से पहले आपको आपके पास खुद के पास ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है, कि कहीं न कहीं अ, दूसरों पर प्रभाव डालने पहले पहले मुझे कहीं न कहीं सुधरना पड़ेगा। मुझे जो है अपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स अ, मेरे समाज के प्रति मुझे उन पे जो ज़्यादा है ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं वो पहले पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ, और आगे बढ़ने के लिए जो है मुझे अ आपकी ज़रूरत है और मुझे अ, जो है कि वो समय के साथ जो होता है ना, कि हम सीखते जाते हैं धीरे-धीरे और फिर बढ़ते जाते हैं। जी।
अच्छा। अच्छा। जी। हाँ, जी। हाँ, जी। जी। हाँ, जी। जी। हाँ, जी। जी, आपकी बहुत अच्छी सोच और आप अ, जैसे बोला आपने कि आप रोज कोई न कोई काम करते रहते हो, और आपके पास दिन का 1 घंटा है, है कि नहीं? कि आप नियमित योगदान दो अच्छा अर्थपूर्ण प्रभाव डालने के लिए और मुझे लगता है कि, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जैसे आपने कहा कि जरूर आप पहली पीढ़ी अ पहली जो स्टेप वो पार कर चुके हैं। क्योंकि आपने बोला कि आप घर वालों से अच्छी बातें करते हो, अच्छे से रहते हो, और आपसे जितना हो सके उतनी सारी काम करते हो जिसका लोगों पे अर्थपूर्ण प्रभाव हो। इसमें मैं थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे देखिए, अ, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ होगा सही है ना? तो आप काम कर सकते हैं, कि किसी को शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अ, फाइनेंशियल ऐसा नीड रहता है कि उसकी वजह से एजुकेशन छूट जाता है तो आप उनको फ्री में शिक्षा दे सकते हैं, या फिर देन-दान कर सकते हैं। आप अपने आपकी खुद की ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो या फिर उनको बता सकते हैं कि हमारा एक उद्देश्य है ऐज़ अ ह्यूमन कि हम बाकियों पे और अपने आजू-बाजू में सारे लोग हैं उन पर एक अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़े। इससे क्या होगा कि आपको आप लोगों को भी बहुत अच्छा सशक्त बनाएँगे, उनको समर्थन देंगे मार्गदर्शन देके, और इससे आपके बाकियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे आपको अच्छा फील होगा। जैसे आपने कहा कि आप पहली पीढ़ी तो पार कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपने इसमें और थोड़ी चीज़ें ये डाली, जाकि शिक्षा देना किसी को और आपकी जो रुचियाँ है, आपकी जो ताकतें हैं। उसको, बहुत अच्छे से साथ मिलकर योगदान करने का सोचा और बाकी लोगों को भी इसमें जोड़ दिया, तो बहुत आप जो अपने समाज पे है अर्थपूर्ण प्रभाव करके छोड़ेंगे ऐसा लगता है मुझे।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपका जो ये सुझाव है, जो जी, मुझे बहुत ही पसंद आया। जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं कि जो ये मैं कार्य आपने मुझे बताए हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं कैसे जो है लोगों को जोड़ सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी जो है, आपने समस्या का समाधान दिया है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं अकेला प्रभाव छोड़ने की जगह अगर मेरे साथ और 2-4-5 या 10 लोग हों, अगर हम सब मिलकर जो हैं सोसाइटी को कहीं न कहीं अ, बेहतर बनाने की कोशिश करें और जो है अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़ने की कोशिश करें अ, हमारे समाज पे तो उसका जो अ, आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका जो इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं न कहीं एक व्यक्ति छोड़ता है और कहीं न कहीं जो हैं, 10 व्यक्ति वही काम कर रहे हैं। तो उ उनका जो अ, प्रभाव है, वो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। जो आपकी सलाह है, आपने ये समस्या का बहुत ही ज़्यादा अच्छा समाधान दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत जो है, शुक्रगुज़ार हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ जी। जी ज़रूर, आपको और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं यहीं पे ही हूँ। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।